Oo, mahirap nung simula, lalo na kapag alam mo 'yung ano, ah, teka, ah, tapos ma ma aano mo 'yung sarili mo eh, na feeling mo dine-deprive mo ,yung sarili mo eh, andiyan lang naman, puwede naman, "Sino ba nagbabawal sakin?" 'Yon 'yung, una pinakamahirap i-overcome pero, nung nagawa tapos kasi na ano ko na eh, naisip ko sa sarili ko kung ano 'yung gusto kong mangyari, ano ,yung gusto kong ma ma-achieve, dito sa ginagawa kong ito, at 'yung long lasting effect na gusto ko, so iyon. Ah, awa ng Diyos kinaya naman, pero ano, ah, pero ngayon, ah, kumakain naman ako nu'n from time to time, pero hindi na dahil gusto ko, oo.
Hmm, totoo. Oo. Hmm. Ah, okey. Mm. Ah. So iyan 'yung tinatawag na cheat day, tama ba?
Well i guess oo, ano kasi ang gusto ko kasi ano eh, gusto ko magkaroon ng healthy na relationship sa pagkain. Ayoko naman siyang, ayoko namang i-demonize. Pero kung meron akong ibang choice, hindi iyun ang kakainin ko, ganon, pero minsan oo.
Mhm. Uy Okey so Kailangan disiplina talaga ang kailangan ano, para ma-achieve, 'yung mga ganung ano ang hirap. <chuckles> Ang hirap talaga. <chuckles> Hmm.
Totoo. Oo. At iyun ang ano, iyun 'yung 1 sa mga pinakamahirap, oo, promise, pero ano, ah, tiyaga o ano lang, ah, consistency lang. 1 rin sa susi, hanggang sa ano hanggang sa makondisyon mo 'yung katawan mo na eto na iyun, oo, hanggang sa masanay ka.
Perseverance ano? Mm. Sana all 'di ba, kaya 'yang kayang gawin iyun kasi, ah, ya hay 'yang kinikwento mo palang na ganiyan kasi, um, parang ang hirap tanggihan ng pagkain specially kapag ka masarap 'yung ano, 'yung 'yung nagluluto sa bahay ninyo, masarap magluto 'yung ganiyan, parang ang hirap tanggihan 'di ba? Sabi nga nila nung iba di ba 'yung 'yung pag-da-diet depende sa ulam <chuckles> tama 'di ba? Ayan.
Oo. Totoo. Mm. Totoo. Ah, oo, oo. Eh, paano kapag nilaga eh, or sinigang, hirap nu'n diba? So ano naman ako kapag 'yung sa mga lutong bahay, ano naman, wala naman akong iniiwasan pero as much as possible wala na masyado 'yung ano, ah, matataba, bawas na rin ,yung salt, ganon. Ah, ang ginagawa ko kasi ano naman, ah, portions nalang. 'Yung 'yung dami ng kinakain ko nalang 'yung tinitignan ko.
Ayun. Oh, 'di ba? Hmm. Okey eh Hmm. Like parang binawasan mo ba 'yung rice mo, ganiyan?
Hmm, ah, oo, pero minsan hindi rin. Ah, siguro sa'kin ang mahalaga sa'kin ano, ah, basta gumagalaw ako.
Mhm. Ah, talaga?